Oye, a ti, ¿qué hace memorable un personaje?
Uf, pues mira, yo tengo varios, este, favoritos, ¿no? Pero en este momento me gustaría hablarte, por ejemplo, no sé si has escuchado acerca de, eh, el libro del Conde de Montecristo.
Sí lo he llegado a escuchar, pero realmente no sé de, de qué trata. Siempre he escuchado de que: "Oye, esta historia del Conde del Montecristo", pero realmente escucharlo, así leerlo, no.
Bueno, pues mira, el libro está un poquito largo, ¿no?, eh, hay que tener paciencia para leerlo, pero es mi historia favorita de venganza, y el personaje, el Conde de Montecristo, que en realidad, este, pues, no se llama así, este
Okey.
pasa por toda una transformación, es un Breaking Bad, eh, ¿no? De, de hecho si hablamos de Breaking Bad, por ejemplo, pues, bien podría estar basado, o, o podría traer tintes de este personaje.
Okey.
Eh, ¿por qué? El Conde de Montecristo era un muchacho joven. Iletrado analfabeta.
Oh, okey.
Que se encontraba, eh, como segundo al mando en un barco mercante. Por azares del destino. Terminan llegando a la isla de Santa Elena donde estaba preso Napoleón, Napoleón había sido confinado a este a esta isla. Entonces estoy siendo, mm, voy a ser lo más, eh, breve posible. <laughs> Bueno entonces Napoleón siendo el preso político que era y le dejaron esta isla para que la gobernara de alguna manera.
Ujú. <chuckles> Okey, está bien.
Le da una carta a a el Conde de Montecristo para que la lleve a un amigo de él. Am, entonces cuando llega a puerto. Alguien descubre que tiene esa carta, ¿no? Y empieza y había un un chavo que era hijo de un noble, que también estaba en ese barco, y que le tenía mucha envidia, y inclusive hay una película muy breve que no es igual que el libro como tal, pero está muy entretenida y, si algún día quieres verla te la recomiendo bastante. Entonces entonces para cortar él es encarcelado.
Oh. Okey, perfecto.
Logra salir de la cárcel y cuando sale. Eh, ya llevaba el plan de cómo hacerle pagar a todos aquellos que lo hicieron caer en la cárcel, este por sus, por sus fechorías, ¿no? Y entonces así empieza, si todavía ha estado chido, o sea, bastante bien hasta, hasta que cayó a la cárcel. Después de eso empieza la verdadera trama, ¿no? El-el el cómo él, este logra, eh, cambia, se cambia a sí mismo de ser un iletrado analfabeta, se reinventa y se convierte en conde, ¿no?
<chuckles> Okey. Perfecto.
Entonces muy, muy, muy recomendable es es, pues es un antihéroe, <laughs> ¿no? Es un héroe que o bueno que que busca venganza pero pues por las razones correctas pero hace lo incorrecto también. Está muy, muy buena. Edmond Dantès se llama el el personaje ya en realidad.
Okey. Oh. Okey, fíjate que mi mi primer impresión al escuchar de el monte de Montecristo pensaba que trataba sobre algún rey o algo así, pero pero cuando me empezaste a decir que era, que trabajaba en un barco, que era analfabeta, dije: "Okey". Y cuando dijiste que que era como tipo Breaking Bad, okey, supuse que era como que la transformación de un personaje.
<laughs> No. Claro viejo, es es que ahora, vamos a porque dice que, eh, me preguntas, ¿qué es lo que hace memorable a un personaje, no? y es todo el el contexto, inclusive si tú, mm, tienes algún conocido, algún compañero, algún amigo, y tú le cuentas tu historia, todas las historias son memorables, todas las vidas son memorables. El contexto en el que se desarrolla, lo que convierte, motiva a la persona, es lo que la la hace memorable, y en este caso este personaje, eh, o sea, sí lo motiva la venganza, pero todo lo que le pasó, las injusticias que comen que fueron cometidas este, en nombre de la ley y en nombre de del de lo que se consideraba justo a veces la justicia no es la misma que para ti que para mí, ¿no?, entonces todo eso es lo que hace memorable un personaje, es lo que hace memorable una vida si así quieres verlo.
Pues. Sí. Sí. Okey. Oye, ¿y para ti qué es lo más memorable que ha hecho, que hizo el Conde de Montecristo en en a lo largo de de la historia?
Mira, eh, para eso tengo que hablar también de cuando estuvo encerrado en la cárcel, entonces lo más memorable es es esa transformación. Por ejemplo, él, pues, analfabeta y diría dirías tú, bueno, cómo se cómo se convirtió en una cárcel en una persona de bien y educada. Bueno pues, resulta que imagínate que los azotaban
Oh.
el día de su cumpleaños, es el día el día que cayeron a a la cárcel, los azotaban viejo. <laughs> Qué bonito regalo, ¿no? Entonces <laughs> entonces e ese día que lo que lo azotan él dice bueno no me puedo quedar aquí y los paredes eran las paredes eran muy altas para escalarlas y allá había una una ventana muy arriba entonces, eh, ¿qué pasó?
Oh. Okey, okey, está está curioso. <laughs>
Que él dice bueno, pues, vamos a cavar. Según él más o menos se orienta con la dirección del sol y empieza a cavar y por fin logra, quitar una de las piedras del muro y en lugar de de salir <laughs> del del de su celda hacia la libertad, da hacia otra celda. <laughs> Pero, ahí y aquí es donde si hubiera salido, fíjate qué qué importante, si hubiera salido, no hubiera logrado hacer todo lo que hizo, no tenía las armas para poder combatir en el mundo en el que se desarrollaban aquellos, este, que que lo que lo metieron en esa cárcel, ¿no? Entonces da en s a la a la estancia que está contigua, a la celda contigua, estaba un padre
<chuckles> Y, no puede ser. <laughs> Okey.
y ese padre lo instruye en esgrima, porque, esto se desarrolla en en la Francia casi medieval, ¿no? Eh, post revol Eh, mande
Okey. Oye, sí, sí, primero me pareció curioso que un padre estuviera en la cárcel, l ahora me parece más curioso que un padre sepa esgrima. <laughs>
<laughs> Exactamente es el punto. Bueno, permíteme, entonces él estaba él le platica al padre y el padre lo convence, este, inclusive le dice que le ayude a cavar porque, el padre también estaba cavando, ¿no? Él él él también, no quería morir en la cárcel. Entonces
<chuckles> <laughs> Okey.
eh, lo impo la la parte de la metamorfosis, el cambio de él, se da con este padre, la importancia siempre de tener un mentor, es es es es algo que nunca debe de de s de sobreestimarse, ¿no? Entonces
Sí, claro.
resulta que el padre le enseña de filosofía, economía, o sea, primero le enseña a leer y segu y después lo instruye y lo convierte en todo un caballero, ¿no? Le enseña esgrima, le enseña matemáticas, le enseña política, no no no no, o sea, lo enseña a tener un pensamiento crítico y inclusive le, eh, inclusive le no le da, no es que le, eh vol de manera voluntaria les eh, le estuviera dando las armas para que pudiera este consumar su venganza, ¿no? Pero, aún más importante el motivo por el que padre el padre estaba allí, era porque, él sabía la ubicación de un tesoro y nunca quiso re nunca quiso revelarla. Entonces, el día que el padre, por diferentes cuestiones, fallece, le da la ubicación de ese tesoro.
Okey. Okey. Okey.
¿No? <chuckles> Y y en la película, en la en la en el libro, no recuerdo que salga esta frase, pero, le dice: "padre, pero mentiste", le dijo y le y él le contesta, yo nunca di yo dije que era un padre, no un santo, le dice. <laughs> Entonces, se da se da la transformación y el padre, sin querer, le da hasta los medios para poder consumar su venganza, lo convierte en otra persona, o más bien, gracias a él, logra convertirse en otra persona y desarrollar, y consumar y, pues, darle el seguimiento a su propia historia. Ya dejando que es venganza, le da un seguimiento a su propia historia.
<chuckles> Okey, es muy interesante, porque al principio dijiste: "Un padre se cru se cruza con un padre" y yo así como que: "Oye, ¿qué qué hace un padre en la cárcel?". Luego: "Le enseñó esgrima", ¿sabe esgrima? ¿E esgrima? Y me pareció muy curioso, y ya ya cuando me dijiste lo de filosofía, lo de matemáticas, que les enseñó a leer, bueno, eso supongo que eso ya ya es más más prud más normal que que haga un padre, pero lo de esgrima y todo eso, okey, me pareció muy interesan Entonces, ese padre es el mentor del Conde de Montecristo.
<laughs> Ey. <laughs> Ajá. Ah, así es. Entonces, en este caso, el conde de Monte Cristo, Edmundo Dantés, eh, se reinventa y eso es lo que hace memorable al al al personaje. El ser capaz de reinventarte por la motivación que sea es se traduce en éxito, en crecimiento, en desarrollo, en en cambiar con los tiempos, el entonces porque, bueno, ¿qué qué somos, o o o qué seríamos si permanecemos estáticos ante un mundo que sigue cambiante?
Sí, sí, okey, sí, tienes mucha razón en eso.
Entonces, bueno, eh, entonces, ¿qué pasa cuando Edmundo Dantés sale?, y o sea, pasó, ay, sabes que no recuerdo cuántos años pasó dentro, creo que pasó 15 años sí, como 15 años pasó en la cárcel bastante, bastante tiempo, ¿no? Sí.
Okey, es bastante tiempo, sí, y, y más para, para un libro, ¿cómo, cómo, cómo desarrollas 15 años en un libro? Supongo que por eso es tan largo.
<chuckles> No, sí, ese es larguísimo, pero vale la pena, créeme, si algún día te atreves a leerlo, vale completamente la pena. Eh, entonces, eh, continuando con esta con esta historia, continuando con este personaje que definitivamente, eh, no era simpático, porque de hecho es bastante serio y lúgubre su personaje. Eh, bueno, cuando ya le pasa todo lo que la vi la vida le pasa, porque también a nosotros a veces nos pasa la vida y, y nos cambia, ¿no,? sí nos convierte de de, de ser estos jóvenes alegres, y que ven el mundo de una manera, cuando la vida nos nos pasa por encima, pues, dejamos dejamos de serlo, o bueno, nos cambia. Y cuando por fin él sale, pues, se ve ve todo este mundo lleno de cambios para el que quizás no estaba tan preparado
<chuckles> Sí, perfectamente. Sí.
pero sabe analizarlo con todas las herramientas que le que le dio este, el padre y que él estuvo en la en la disposición de de tomar. Este se logra logra hacerlo descubre que su amada se había casado con con este amigo el el el otro compañero de abolengo que tenía ahí en el en el barco, este, se casa con ella, tuvieron un hijo y el hijo, pues resulta ser de él. Entonces, sí hermano, eh, no, no, no no, no s una cosa, ah que por cierto, pequeño eh huevo de pascua, en la película, el hijo de Edmond Dantès es él Henry Cavill.
Oh, okey. Oh, okey, okey, sí. <laughs> Perfecto, anotado para la próxima que la que tenga tiempo libre.
Ah, búscala, hermano, <laughs> búscala búscala, está entretenida y y bueno, este, ya te arruiné varias cosas, pero, ya sabes que esperar, eh, sí va a ser una versión bien corta y ojalá si ves la película también, te te animas a leer el libro porque hay muchas muchas cosas, que van a vas a leer en el libro como pasa casi siempre en las adaptaciones, pues, para comprimir todo un libro en una película es es complicado, ¿no?
Sí, claro. Sí, muchas veces como que esperamos mucho de una película que está adaptando un libro, que nosotros leímos y esperamos bastante, y luego cuando sale, es como que oye, así no iba.
<laughs> Me quitaron me quitaron esto, y y y luego sí quitan cosas que son revelan son relevantes para el para este, ay, ¿cómo decirlo? Para el crecimiento, para entender inclusive la curva de de aprendizaje del del personaje, a veces sí es bien importante y lo eliminan, o lo ponen muy por encimita, o no se toca, lo con la profundidad que que uno lo entendió, lo vio, lo vivió, en a la hora de leerlo.
<chuckles> Okey. Okey, perfecto, suena muy interesante todo eso del mon del conde de Montecristo, ¿verdad?
Ujú, El Conde de Montecristo.
Okey, muy interesante, okey, pero entonces, eh, es interesante cómo, eh, por ejemplo, supongamos que, comparándolo con una mariposa, él entra a la cárcel siendo una oruga y sale siendo una mariposa ya con ya muy desarrollado, que completamente diferente al que fue cuando cuando recién entró.
Ujú. Ah, exactamente. Así es, vam eh ¡muy bien dicho! El e es por eso que a mí, esa es la parte que más me agrada, ed eh, justamente el donde él realiza su metamorfosis y su cambio es en la cárcel y, créeme que como alguien que trabaja en los centros penitenciarios <chuckles> te puedo decir que sí es así, ¿eh? Sí cambia, cambia la perspectiva mucho de de un de un individuo el estar en cárcel.
Okey. Okey, perfecto, okey, muy buena historia, te agradezco mucho por haberme contado esta historia, mm, se escucha grandiosa, me tomaré el tiempo de escucharla y espero que te la hayas pasado bien, yo me la pasé muy bien.
Órale, viejo, muchísimas gracias, gracias por ponerme atención por escucharme, que tengas muy buen día.
Gracias, nos vemos.
Bye.